آآ كان أمي دايمًا كنت أنا شخص ساعات بابقى بافكّر كتير أوي أو باقعد أحسب لها كتير أوي أو باقعد أخطّط ل لبُكرة والمستقبل بشكل مبالغ فيه. يعني طبعًا التخطيط حاجة حلوة، بس كنت باقعد أفكّر زيادة، آآ كنت باقعد أتكلّم يعني أقول لها هنعمل إيه، هاعمل إيه في كذا والّا هاروح فين والّا آجي منين والّا إيه هو بُكرة مش عارف إيه، طب إحنا بُكرة هنعمل إيه، طب بُكرة هناكل إيه، ه هاج هاجيب إيه، هاروح إزاي المشوار الفُلاني، طب أنا ه هاعمل إزاي المصلحة ديّة؟ <tsk> حاجات كتير كده، فكانت بقى اللي هو تقول لي: "سيبها على ربنا. ما تقعُدش تفكّر كتير، ما تقعُدش تحسبها كتير، ما تقعُدش تقعد ت تعقّد الأمور لأ سيبها على ربنا وسيب الأمور تمشي زي ما تمشي." آآ
إمم. ي كلمتين في كل بساطة سيبها على ربنا. يعني ما تشيلش الهَم طول ما عندك رب يعني.
آه. سيبها على ربنا. آه. سيب يعني سيبها ما تخافش، ما تقلقش هو أنت امبارح يعني جُعت عشان بُكرة تخاف من بُكرة؟ ما أنت أمان بُكرة، ما أنت كُلّه على ربنا. فأنا كنت ساعات أقول لها: "لأ بس إحنا برضه لازم نخلّي بالنا آآ أنا طبعًا كل حاجة يعني ونعمة بالله بس لازم أخلّي بالي، لازم أخطّط وكده" تقول لي: "يا سيدي ما ماشي ما إحنا بنشتغل وبنروح وبنيجي وإحنا مش واقفين في مكاننا بس" ما تزوّدهاش كده أنت كده فاهم يعني عندك شَك في ربنا والعياذ بالله والّا عندك عدم ثقة في ربنا اللي أنت هيقدر يوفّر لك مصدر رزقك بُكرة والّا هييجي يقدر يوفّقك والّا هيقدر يكرمك إد ربنا بيقول يعني أنا عند ظَن عبدي بي. يعني هو خلاص أنت ظنّك ظنّك حلو وربنا هيدّيك كل الحلو وظنّك وِحِش. فاهم؟ خلاص هت هتنول اللي أنت عاوزه.
حقيقي طبعًا ونعم بالله أكيد. أيوه طبعًا أكيد أ أنت فاكر فاكر أول مرّة قالت لك فيها النصيحة دي؟ وفاكر الموقف ال اللي عشتوه سوا في أول مرّة تسمع منها النصيحة دي؟
ففعلًا آه.